สำหรับคุณแล้วเนี่ย หนัง หรือการ์ ตูนในสมัยเด็กอะครับ มีผลต่อคุณยังไงบ้างอะครับ? บอกหน่อยได้ไหมครับ แล้วก็มันมีเรื่องอะไรบ้างอะครับผม?
ตอนผม อา ได้เลย เดี๋ยวผม ผมว่าผมพูดถึงการ์ตูนก่อนแล้วกันเนาะ เพราะว่าตอนเด็กเนี่ย ชอบดูการ์ตูนมากกว่า ช่อง 9 ตอนเช้า อะไรอย่างเงี้ย คุณพอนึกภาพออกไหมครับ?
อืม เข้าใจได้ครับผม
<chuckles> ก็จะเป็นแบบพวก อ่า ที่ชอบดูมาก ๆ ตอนเด็ก ๆ ก็คือ "โดราเอมอน" เนาะ อันนี้ก็คลาสสิกเลยครับ ใช่ ตอนเด็กเนี่ย ชอบดูมากแบบตอน 9 โมง ตอน 10 โมง อย่างเงี้ยครับ จะแบบเตรียมตื่นมาดูเลย ก็ตื่นเช้านั่นแหละครับ แบบไปกินข้าวเสร็จ ทำงานบ้านอะไร ช่วยคุณแม่ ช่วยคุณพ่อ ช่วยคุณแม่เสร็จ ก็จะขอมาดู "โดราเอมอน" นี่เลยครับผม
โอ้โฮ <chuckles> อืม อือ ๆ อืม อุ๊ย ตอนนั้น ก็คือ อันนี้ก็ คือ มัน มันเลือกไม่ได้ใช่ไหม? ในสมัยคุณ คือยังไม่มีแบบ สตรีมมิง ยูทูบ อะไรที่เราแบบจะเปิดดูได้ใช่ไหม? คือรือ คือรือ คือเราต้อง ตื่นมาดู เท่านั้นเลยใช่ไหมครับ?
<chuckles> แน่นอน ใช่แล้วครับ เลือก ตอนไม่ได้ เลือกรายการไม่ได้ เลือกเสียงไม่ได้ ก็คือจะเป็น เนี่ยแหละครับ รายการที่ถูกล็อกไว้ทุก อ วันเสาร์มั้ง ถ้าผมจำไม่ผิด เริ่มไม่แน่ใจว่า วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ แต่ก็จะมีแค่ตอนเดียวเนี่ยครับ 1/2 ชั่วโมงแค่นั้นแหละครับ ที่แบบอยากตื่นขึ้นมาดู ใช่
โอ้โฮ โอ้โฮ อุ๊ย! เมื่อก่อน เมื่อก่อน อ๋อ ครึ่ง มัน มันฉาย 1/2 ชั่วโมง แต่มันมีประมาณ 3 ตอนใช่ไหมคุณ?
ใช่ครับ ๆ ประมาณนั้น รวม ๆ โฆษณาอะไร ก็ประมาณ 45 นาที อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ประมาณ สิบห้าสิบห้าสิบห้า นาที ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้ว ส่วนหนึ่งมันก็แล้วแต่ช่วงด้วยครับ แต่ว่าช่วงที่ผมดูเนี่ย เด็ก ๆ ก็จะ ก็จะประมาณ สั้น ๆ ก็ดูแป๊บเดียว แล้วก็หมดเวลาแล้ว ก็ประมาณนี้ครับผม
อื้อฮือ อืม อืม อันนี้ก็เป็นวัยเด็กที่ ที่สวยงามนะผมว่า เด็กกับการ์ตูนนี่ ก็คือ ถือว่าที่สุดแล้ว อุ๊ย แต่ตอนนั้น มัน มันก็มีอย่างอื่นด้วยนะคุณ ถ้าผมจำไม่ผิด อย่างแบบ "โคนัน" นะ "นินจาฮาโตริ" เนี่ย มันก็ 1 ตอนมี 10 นาที เหมือนกัน แต่ว่าตอนนั้นเราก็ ได้ดู มีโอกาสได้ดูบ้างไหมครับ? หรือตอนนั้นมันหนักไปที่ "Doraemon mon" <chuckles>
<chuckles> ใช่ครับ อืม ใช่ อา อ๋อ มันไปทาง "โดราเอมอน" เสียมากกว่าครับ "โดราเอมอน" กับ Yu-Gi ครับผม <chuckles> รวม ๆ แต่ว่าหลัก ๆ คือ"โดราเอมอน" เนี่ย ตอนเด็กเนาะ เราแบบ เราแบบยัง ยังชอบดูอะไร ง่าย ๆ อะครับผม ก็เลย "โดราเอมอน" เนี่ย ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการเปิดโลกดี แบบไอเดียใหม่ ๆ อะไรแปลก ๆ ของวิเศษ อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้ผมรู้สึกแบบ เออ ยังไงอะ มัน มัน มันเหมือนแบบในยุคสมัยก่อนด้วยเนาะ แบบการ์ตูน หรือหนังอะ มันไม่ค่อยจะแบบสร้างสรรค์ขนาดนั้น ผมว่า "โดราเอมอน" อะ มันเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์พิเศษเลย เพราะแต่ละตอนมันก็ไม่เหมือนกันสักอย่างเลยเนาะ ก็มีแบบคอนเซปต์ใหม่ ๆ ออกมา มีของวิเศษ ใหม่ ๆ ออกมา มันทำให้ผมรู้สึกแบบ เออ
อืม อืม อืม อือ ๆ ๆ
มันอาจจะใช้คำว่า ทำให้ผมแบบชอบคิด เป็นคนครีเอทิฟเลย ก็ว่าได้นะ

อืม ๆ ๆ เข้าใจได้ อุ๊ย อันนี้ อันนี้ผม ผมอยากสอบถามนิดหนึ่งครับ แล้วแบบ โต พอ พอหลังจากเราโตมาเนี่ย เรามีบ้างไหมได้กลับไปดูอะ เพราะว่า จริง ๆ อะ มัน มัน มันก็มีโดเรม่อน เขาเรียกว่าอะไรนะ เอ่อ เหมือน เหมือน เหมือน เหมือนครบรอบอะ คนที่ทำ เขา เขาทำเป็นแอนิเมชันที่มัน เอ่อ ที่ ที่ ภาพมันดูดีขึ้นอะ เรามีโอกาสได้กลับไปดูบ้างไหม? อาจจะไม่ใช่ตอนนั้นก็ได้ แต่ว่าเป็นแบบหลาย ๆ อย่างที่เขาแบบทำ remake เอามาฉายใหม่ อะไรเงี้ยครับผม?
ครับ ใช่ เลย ใช่ อือ อา ครับผม ครับ อา ครับผม อืม ก็พูดตรง ๆ นะผมไม่แล้ว ผมว่า ผม ผม ผ ขึ้น ก้าวขึ้นมาแบบ เหมือนว่าแบบสิ่งที่เราชอบใน ในยุคเนี้ย ไม่ใช่ว่าโดเรม่อนมันไม่ดีนะ แต่ว่าเราก็ดูเยอะเนาะ ตอนเด็ก แล้วเราก็รู้ว่าแบบ มัน ดีแล้ว มันก็เป็นแบบความทรงจำที่ดี แล้วก็เป็นส่วน 1 ของเราแล้วครับผม แต่ว่าผมไม่ได้กลับไปดูแล้ว เพราะว่า เวลาเราก็ไม่ค่อยมีเนาะ เราโตขึ้นมาแล้วเสพ การเสพ พวกสื่อความบันเทิงในยุคของผม อายุของผมเนี่ย มันก็เปลี่ยนไปแล้ว ก็เริ่มชอบอะไรที่มันเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ชอบเป็นอะไรที่แบบ อะ เราต้องคิดขึ้นที่มันสะท้อนความเป็นตัวของเราได้มากขึ้น อาจจะดราม่าเยอะหน่อย ไม่ว่าจะเป็นแบบ หรือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้มันสอนเราให้โตมากขึ้น อะครับ คือเรื่องโดเรม่อนนี่มันก็แบบซึ้งเนาะ แต่ว่า
อืม ๆ อือ ๆ อืม อืม
ใช้คำว่ายังไงดี คอนเซปต์หลาย ๆ คอนเซปต์อะ ผมว่าเรา เรา เรารู้มันมาหมดแล้วว่า เออ ตอนเป็นเด็กอะเราไม่รู้ไงว่าแบบ เออ ทำอย่างงี้ คือดีนะ ทำอย่างนี้ คือไม่ดีนะ เรื่องความมหัศจรรย์ของ อุปกรณ์ ทั้งหลายแหล่อะ ผมก็เหมือนกับว่าพอเราโตขึ้นอะเนาะ ยิ่งทก ยิ่ง เดี๋ยวนี้ เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วอะ มันคือ เหมือนกับ ว่า เออ มันก็ไม่ได้ดู ว้าว เท่าเดิม แต่ความทรงจำดี ๆ อะ มันก็ยังอยู่นะครับ
อืม อืม อุ๊ย อัน อันนี้นี่พออยากจะถามเลย เมื่อกี้คุณบอกว่า อะ มันโตขึ้น มันก็ไปแนวใหม่ ๆ มากขึ้นใช่ไหม ไอ้ ไอ้แนวใหม่ ๆ ที่คุณว่านี่ คือเรา เราไปดูในทางไหนมากกว่ากันอะครับตอนนี้?
ครับผม

อืม จริงเหรอ? อ๋อ ก็คือเหมือนกับว่า โอ๊ย แสดงว่า ทุกวันนี้คุณชอบอะไรที่มันดูแบบมีความสร้างสรรค์ มีความเหนือ จินตนาการ อ๋อ ก็คือ ม อ๋อ ก็คือ อ๋อ แสดงว่า ทุกวันนี้ ก็คือที่คุณบอกว่า มันสร้างสรรค์เนี่ย ห ตอนนี้คุณทำอะไรแบบเป็นงานอดิเรก? เป็นอะไร เงี้ย พอ จะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ? แล้วก็โดราเอมอนเนี่ยมี ผลกับ คุณขนาดนั้นเลยเหรอ?
ใช่ครับ อืม อืม อ้อ <chuckles> ก็ ก็ ผม ผมไม่ได้ ไม่ได้ ไม่แน่ใจนะ แต่ผมว่ามันมีส่วนพอสมควร เพราะว่าตอนเด็ก ๆ อะ ผมกับเพื่อนอะ ผมชอบวาดรูปเล่นอยู่แล้ว แล้วแบบตอนเด็กมากเนี่ย ก็คือจะชอบคิ ของเล่นน่ะครับ ของแบบ แบบ อ่า อุปกรณ์วิเศษมา แล้วก็ไปเล่นกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบ เออ ว่าง ๆ ก็ลองวาดขึ้นมา แล้วก็เขียนว่า ทำอะไรได้บ้าง เวลาเราเจอปัญหาอะไรในชีวิตตอนเด็ก อย่างเงี้ย ผมก็จะแบบไปลองวาดรูปเล่น แล้วก็ลองดูว่าแบบ เนี่ย เอ๊ ถ้ามีอุปกรณ์ อย่างงี้ ก็น่าจะดีนะ หรือว่าถ้า แบบ ถ้ามี มีของวิเศษใน Doraemon ที่เราแบบเคยดูมาใช้ในตอนนี้ได้ ก็น่าจะดีนะครับ อะไรอย่างเงี้ย ประมาณเนี้ยครับ ส่วนในปัจจุบันนี่ผมก็ คืองานของผมมันเป็นงานสายอิเวนต์อยู่แล้วเนาะ ก็คือจัดงาน จัดการแบบคอนซงคอนเซปต์ อะไรอย่างเงี้ย พยายามจัดงานตามที่ลูกค้าต้องการ หรือว่าพยายามจัดการ
อืม อืม อืม เออ อัน อา อืม
ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เนาะ ก็คือแบบต้อง ต้องมีความครีเอทิฟนิดหนึ่ง ทำให้มันน่าสนใจ แล้วมันไม่น่าเบื่อ แล้วก็ทำให้เจ้าของงานหรือว่าคนที่จ้างเรามาเนี่ย เขารู้สึกว่า สิ่งที่เขาได้รับ มันพิเศษกว่าคนอื่น อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม เข้าใจได้ครับผม เออ แล้ว แล้วในส่วนเนี้ยครับผม แล้วในเรื่องของอย่างอื่นน่ะ ในเรื่องของลักษณะนิสัย หรือว่ารสนิยมในการ ดูการ์ตูน ของเราอะครับ เรา เรา เราได้จากการดู Doraemon มาไหมครับ? หรือว่ามัน มัน มัน มัน มัน มันก็เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เพราะว่าเอาจริง ๆ อะ Doraemon นี่ค่อนข้างจะแบบ โอ้โฮ จะเรียกว่าเป็นความแบบเก่า เป็นความคลาสสิกมาก ๆ เนาะ แล้ว อยากรู้ครับ พอโตขึ้นมาเนี่ยเรามีการเปลี่ยนไหม? หรือว่า โตขึ้นมา เราก็ยังติดดู Doraemon อยู่อะครับ?
ครับ อา ครับผม อืม ครับผม <chuckles> ครับผม อา แล้วนี่ อา

อ๋อ ผมไม่ได้ดู Doraemon มา 20 ปีแล้วมั้งครับผม พูดตรง ๆ แต่ว่า แต่ว่าแบบ คือมันอยู่กับเรานะ มันไม่ใช่แค่ ก็เหมือนเราก้ามข้าว ก้าวข้ามสเต็ปมันขึ้นมาเนาะ ก็คือทำให้ผมแบบรู้สึกว่า เออ การ์ตูนญี่ปุ่น อะไรอย่างเงี้ย บางคนก็ไม่ดูเลยเนาะ บางคนก็ดูแบบการ์ตูนฝรั่ง เด็กสมัยนี้โดยเฉพาะเลย ก็แบบอาจจะดูการ์ตูนฝรั่งมั่ง หรือว่าดู ซ ไม่ดูการ์ตูนเลย แต่ว่าผมเนี่ยก็คือ ทำให้ผมรู้สึกเหมือนเปิดกว้างในมุมมองของ อ่า สื่อ สื่อความบันเทิงเนาะ ใช้ คำนี้แล้วกัน ไม่ว่าจะเป็น เพราะว่า Doraemon อะครับ อีกอย่างหนึ่งนะ คือมันมีที่มันเป็นหนังสือ ที่สำหรับสอนด้วย ใช่ไหม มันจะมีแบบ Doraemon สอน วิทยาศาสตร์ อะไรอย่างงี้ด้วย ใช่ไหมครับ ผมก็เลยแบบ เออ เอาพวกนั้นไปอ่าน แล้วก็ทำให้ผมสนใจเรื่องพวกวิทยาศาสตร์ อะไรอย่างงี้เหมือนกันนะ ตอนเด็ก ก็เลยแบบ เรียนสายวิทย์-คณิต อะไรอย่างงี้ ด้วยเหมือนกัน อา แต่ว่า ครับผม ก็ ก็มีส่วน ก็ทำให้ผม ผมก็ชอบวิทยาศาสตร์ในระดับหนึ่ง แล้วก็ชอบครีเอทิฟด้วย ซึ่งมันคนละสายนะ แต่ผมว่า Dorae mon นี่มีส่วนพอสมควรเลยครับ ประมาณ นี้ อืม แต่ว่าเรื่องรสนิยม การดูหนังเนี่ย ผมว่า คือมันทำให้ผมดูว่า แค่แบบ เออ เป็นการ์ตูนก็แปลว่า มันไม่ใช่เป็นสำหรับเด็กอย่างเดียวนะ เพราะว่า โดเรมงโดเรม่อน อะไรอย่างเงี้ย ถึงว่าเราแบบ มันก็มีแบบเป็นหนังเหมือนกันเนาะ บางเรื่องก็ซึ้งจนร้องไห้ เหมือนกัน ในเรื่องไดโนเสาร์ของ Doraemon ที่ผมยังจำได้อยู่เลยนะ ผมแบบ เอ่อ น้ำตาซึมอยู่ ก็ทำให้แบบ เออ เราเปิดกว้างเนาะ ไม่ใช่ว่าแอนิเมชันเนี่ย มันเป็นสำหรับ เด็กอย่างเดียว แล้วก็ประเทศทำหนัง อะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่มีแค่ฮอลลิวูด มันจะมี ญี่ปุ่นด้วย แล้วก็สื่อ ไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชัน จะเป็นภาพนิ่ง หรือว่าจะเป็นภาพขาวดำ หรือว่าเป็นหนัง อะไรก็แล้วแต่ มันก็ไม่ได้แปลว่า มันจะไม่เหมาะกับเรา หรือว่ามันจะไม่ใช่สื่อความบันเทิงที่ดี อย่างเงี้ยครับ
อืม อือฮือ อืม ๆ ๆ อืม อุ๊ย อืม อืม ๆ ๆ พอเข้าใจได้ อือ ๆ ๆ อืม อืม ๆ อืม ๆ อืม อืม อันนี้นี่ผมอยากถามเลย พอคุณพูดว่าซึ้ม ซึ้งน้ำตาซึมเนี่ย ใช่ตอนไดโนเสาร์ของโนบิตะไหมครับ? น่าจะ มาจาก อืม มาจากตอนเดียวกันหมด <chuckles>
ใช่เลย ครับผม ใช่ครับ แน่ นอนครับ น้ำตาซึม <chuckles> มันมี 2 ตอนที่ผมชอบนะ ที่เป็นหนังของ เอ่อ Doraemon อะ มันจะมีตอนที่แบบไป ผมจำไม่ได้แล้วที่มันไป ไปหาชนเผ่าหรือ อะไรสักอย่างเนี่ยครับ กับไดโนเสาร์เนี่ยแหละ ที่ผม เอ่อ รู้สึกว่าดีที่สุดแล้ว อืม
<chuckles>

อา ครับผม Megamind
อา มันเป็นหนัง ซูเปอร์ฮีโร เอ๊ย หนังตัวร้ายที่แบบ เป็น ฮีโรเนาะ ก็คือแบบ เออ มันก็พูดถึงแบบ ความที่เราต้องเป็นตัวของตัวเอง เราต้องเป็นแบบ อา ไอ้ ยังไง ต้องยอมรับความ ความ ผิดของ ตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยครับ ต้องเข้าใจตัวเอง แล้วก็เอาความ ความพิเศษของเราเนี่ย ให้มันมา ให้มันมาใช้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ใช่แบบทำตามคนอื่น ไม่ใช่แบบคล้อยตามคนอื่น ไม่ใช่ คล้อยตามที่ สังคมคิดว่าเราเป็น อะไรอย่างเงี้ย เป็นใน ตัวของตัวเอง ซึ่งแบบ ผมว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่เด็กไม่มีวันเข้าใจเลยนะ แต่ว่าพอผมดูตอนผมโตขึ้นมาหน่อยผมแบบ โอ้โฮ สุดยอดมากเลย หรือว่าแรงโก้อย่างงี้ อันนี้ก็เป็นแอนิเมชันอีก อันหนึ่งครับ ไม่ใช่สำหรับเด็กเลยถึงแบบ อะ มัน มันเป็นการ์ตูนเนาะ ถ้าพูดตรง ๆ มัน ก็คือเป็นการ์ตูน แต่แบบ โอ้โฮ ตัวละครแต่ละคนนี่คือแบบ อะ ขาขาดบ้าง ตาบอด บ้าง เรื่องคอนเซปต์ แบบการโกหกเพื่อที่จะทำ เพื่อที่ โกหกเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น อย่างเงี้ย ตัวพระเอก แต่ว่า เออ จริง ๆ มันก็คือแบบ นะ มันเป็นสื่อที่ขึ้นอยู่กับว่าคนเขียน หรือว่าคนทำเนี่ยเขาต้องการถ่ายทอดอะไรมามากกว่า แบบแรงโก้อย่างงี้ มันก็เป็นแอนิเมชันที่มันทำให้แบบ เออ สื่อถึงแบบความแห้งแล้ง แล้วก็ที่คนแสดงไม่ได้ อย่างเงี้ยครับ ประมาณนี้
อืม ๆ อืม อ อืม อืม อืม โอ๊ย จริง ๆ ที่คุณพูดมา น่าสนใจมากเลยนะ พอเป็นแอนิเมชันน่ะ มันก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเด็กเท่านั้นเนาะ แล้วก็เหมือนกับ อย่างที่คุณพูดเนาะ มันเป็นเรื่องข้อจำกัดบางอย่างที่ ถ้าใช้คนแสดงมันอาจจะลำบากกว่า อันนี้ขอถามนิดหนึ่งครับ สำหรับคุณแล้วเนี่ย อืม จริง ๆ มัน มันก็มีกระแสหลายอย่างเนาะแบบว่า เออ มีแบบผู้ใหญ่บางคน ก็ยังดูการ์ตูน ยังดูอันนี้อยู่ อะไรอย่างเงี้ย คุณคิดว่า ในความรู้สึกของคุณแล้วอะ พวกการ์ตูน พวกแอนิเมชัน หรือว่าอะไรก็ตามแต่อะ ถ้าฟ เราเอาเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะ มัน มันมีความจำเป็นไหม? เพราะว่าบางคนก็พูดว่าแบบ โอ้โฮ ต่อให้โตแค่ไหนการดูการ์ตูนมันก็ยังแบบ เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ มันก็แล้วแต่ความชอบของคนเนี่ย มันก็ยังมีคนที่ชอบมาก ๆ อยู่ อะไรอย่างเงี้ย อันนี้จริงไหมครับ?
อืม ใช่ ครับ อือ ถูกต้องครับ ได้เลย อา ครับ อือ อืม อา ครับผม โอ้โฮ ผมว่าจริง คือแบบผมว่า สำหรับผมนะ ผม ถ้าผมแบบมีลูกนะ สมมุตินะ ถ้าผมมีลูกนะ ผมก็นั่งดูโดราเอมอนกับลูกได้แบบ โอ้ ทั้งวันทั้งคืนแหละ ผมแค่แบบรู้สึกว่า เวลาที่ผม ที่เราเลือกใช้ แล้วมันไม่พอมากกว่า คือเราก็มี สเกล เนาะ ถ้าสมมุติเราดูกับ ถ้าสมมุติเรามีแฟนแล้วแฟนชอบดูโดราเอมอน อย่างเงี้ย ผมว่าไม่มีปัญหาเลย เพราะว่าอายุเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอก ขึ้นอยู่กับว่า ความ ความสำคัญกับเวลาที่เราใช้ไปอะ มันสามารถให้ตอบแทนกลับมามากแค่ไหน แล้วเราโตขึ้นแล้วเนาะ เวลาเราก็ไม่ได้แบบจะมีเยอะที่แบบดูการ์ตูนยาว ๆ อะไรอย่างนี้ ก็ต้องเลือกใช้นิดหนึ่ง ประมาณนี้ครับผม
อืม อือ อืม อืม ๆ อืม อา อันนี้ อันนี้น่าสนใจมาก อันนี้นี่ ก็คือเห็นภาพมากขึ้นเนาะ เรื่องของการ์ตูนมันก็แบบเหมือนกันวัยเด็กเนาะ หลาย ๆ คนก็เล่น figure เล่นอะไรอย่างงี้ ผมว่ามันก็น่าสนใจ ยังไงก็ ก็วันนี้ ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ ครับที่มาพูดคุยกัน เดี๋ยวยังไงไว้โอกาสหน้าไว้คุยกันใหม่ครับผม
ครับ ครับผม <chuckles> ใช่ครับ จริงครับผม ขอบคุณครับ ได้เลยครับ สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

อืม คือแบบผมชอบดู เดี๋ยวนี้นะ ผมชอบดูหนัง ที่เขาใช้คำว่าหนังที่ดีละกัน หนังที่แบบ แบบ อ่า เราต้องคิด เราต้องไตร่ตรอง เราต้องแบบ ไม่ว่าจะเป็น อ่า หนังใหญ่ หนัง สเกล ใหญ่แบบเรื่อง Dune อะไรอย่างงี้นะ อันนี้ผมก็ชอบ เพราะว่ามันทำให้เรา เหมือนกับโดเรม่อนนั่นแหละครับ ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะ โดเรม่อนอะตอนเด็ก ก็คือมัน มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนเนาะ แบบความสร้างสรรค์ สิ่งที่แบบ อุปกรณ์ ทั้งหลายแหล่ ที่เราแบบคิดว่า เอ้อ มันน่าสนใจ มันแบบ เราไม่คิดว่าคนสามารถคิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ Dune หรือว่าหนังแบบ สเกล ใหญ่ ๆ แบบนั้นก็เหมือนกัน แบบ โอ้โฮ อาณาจักรแบบ โอ้โฮ โลกที่มีแต่ทราย แล้วก็ต้อง เดิน วิธีการเดิน คือแบบมันทำให้เหมือนกับว่าเรา เราเปิด เปิดสมอง เปิดมุมมองอย่างเงี้ยครับว่า เอ้อ ความคิดสร้างสรรค์ของคนน่ะ มันก็ มันก็แบบไปได้ไกลถึงขนาดนี้เลยนะ แต่ว่าที่ต่างกับโดเรม่อน ก็คือผมว่า อ่า สเกล เนาะ กับความ ความเหมาะสมกับเด็กแล้วกัน ผมว่า เรื่องของ อ่า ถ้าพูดถึงแบบ Dune อย่างนี้ ยกตัวอย่าง Dune ก่อนเนาะ มันก็จะมีเรื่องของแบบ เออ สงคราม อะไรอย่างงี้ บ้าง ในโดเรม่อนมันก็ ไม่น่าจะมีเนาะ <laughs> ก็ประมาณนั้นแหละครับ ก็แบบ
อืม อืม อืม ๆ อืม อือฮึ อือ โอ๊ย มัน มัน มัน มัน มันก็มี แต่ว่ามันเป็นเชิงแบบเบา ๆ แล้วแบบว่าไม่ ไม่ ไม่ได้ ไม่ได้ซับซ้อน ไม่ได้ลึกซึ้งไงคุณ เอาจริง ๆ มันมี ก็ ก็ ก็ ก็อย่างตอนสงครามดวงดาวเขา เขาก็มีการเล่นแง่ไง เออ แต่ แบบ ว่า ด้วย ความ ที่เขาต้องทำให้มันเข้ากับเด็กไงคุณ เออ เราก็ไปโทษเขาไม่ได้ เออ
<chuckles> <chuckles> อ๋อ อ๋อ <chuckles> อ้าว นั่นแหละครับ ใช่ มันก็แบบ อะ มันก็จะมีแบบ plot hole บ้างเนาะ สำหรับ <laughs> โดเรม่อนแบบสงคราม อะไรอย่างงี้ แต่แบบ Dune อะไรอย่างเงี้ย เหมือนที่ผมบอกแบบ เออ เหมือนกับคนคิด เขาก็แบบพยายามคิดทุกมุมจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การสงคราม เรื่องการเล่น การหลอกคน การใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือ การใช้อำนาจ เป็นเครื่องมือ อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้ ผมชอบอะไรที่มัน เราต้องคิดละกัน อ่า ผมชอบหนัง ที่มันต้องคิด ซึ่งมันก็เหมือนกับโดเรม่อนตอนเด็ก เราดูแล้วก็แบบ เออ มันก็ได้คิดตามเนาะว่า อุปกรณ์นี้เราเอามาทำอะไรได้บ้าง หรือว่า โอ้ จะเกิด อะไร ขึ้น แต่เหมือนกับเรายก สเกล ขึ้นไปละกัน หนังที่ผมดูสมัยนี้
อืม ๆ <laughs> อือ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ อืม อือ ๆ อืม อืม อุ๊ย จริง ๆ พอพูดถึงอะ พอเป็นสมัยใหม่อะ อุ๊ย จริง ๆ การ์ตูนเนี่ย ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะ คืออัน อันนี้หมายถึงว่าพอโตขึ้นเรา เรา เราก็เหมือนกับชอบงานภาพทางภาพยนตร์มากกว่าใช่ไหม แต่ว่าก็ ก็ ก็ไม่ได้ไปดูงานภาพทางแอนิเมชัน ใช่ไหม หรือว่าก็อาจจะมีบ้าง เพราะว่าจริง ๆ แล้วแบบ
ครับผม อืม ครับ ครับผม ใช่ครับ ก็ ดู ดูเหมือนกันครับผม ดูเยอะเหมือนกัน ใช่ คือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแอนิเมชันเนี่ย เหมือนที่ผมบอกเนาะ มันทำให้เราเปิดโลกเนาะ เปิดว่าแบบ เออ แอนิเมชันอะ ถึงจะทำมาสำหรับ ก สำหรับเด็กก็จริงอะ แต่ว่ามันก็ ผู้ใหญ่ก็ดูได้นะ นะ บางทีผู้ใหญ่ร้องไห้ เด็กไม่ร้องด้วยซ้ำ แบบเรื่องง่าย ๆ เลยนะที่ผมชอบคือ อ่า Megamind คุณรู้จักไหมครับ?
อา ๆ ดูอยู่ เนาะ อืม